Maçoluk, işte, eee, maskülenlik, dominantlık, baskı hoşuna giden, böyle, eee, Avrupalı kadınlar da oluyor. Çünkü bunu görmemiş, hissetmemiş, bu ta bu duyguyu tatmamış. Ama bazılarına da ters tepebiliyor. Bu biraz, işte, ilişkide denge meselesi. Eee, insanın kendini değiştirmesi de kolay değil, yani, sonuçta.
Hı hı, hı hı, hı hı. Evet, evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı, kesinlikle. Tabii, tabii ki. Yani, aslında, eee, hani, böyle bir duygun var. Bunu kabul etmen ve artık, hani, bununla birlikte nasıl yaşayacağını öğrenmen gerekiyor. Hani, bazı şeyleri tolere edebilmen veya karşındaki kişiyle çok doğru bir iletişim kurman, yani, suçlayıcı olarak değil, hani, duygularını, böyle, patlatarak, şiddetle, öfkeyle değil kesinlikle ama tatlı bir dille ve düzgün bir dille konuşursan, anlatırsan bence ilişkide kıskançlık net çözülebilir.
Evet, kesinlikle. Hı hı. Evet, evet, kesinlikle. Evet ama, eee, biraz da böyle, ilişkiye göre, yani, partnere göre söyleyeyim, eee, biraz, böyle, bunu da biraz ayarlamak, eee, gerekiyor. Kolay olmasa da insan çünkü dediğin gibi değişemiyor da, yani. Neyse yedisinde neyse yetmişinde o olur derler, ya, hani, çok da kolay değil.
Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Senin böyle bir tecrüben oldu mu hiç?
Yani, şöyle söyleyeyim, yaş ilerledikçe, eee, biraz kendimle tezat düşeceğim. İnsan değişmiyor diyoruz ama değişebiliyor da aslında bazı konularda. Daha doğrusu Evet, yani, olgunlaşıyor. Yani, olgun, ööö, 20'li yaşlarda büyük ihtimalle daha kıskanç bir adamdım.
Tabii. Ben değiştiğine inanıyorum açıkçası. Çok doğru. Tabii, ben de inanılmaz kıskanç derecedeydim. Eee, gi ama şu an çok normalim.
Bu tip bu ilişkilerde, eee, bir gi gitgide bu, yani, özellikle bu yaşlarımda, eee, daha, böyle, eee, olgun, eee, daha yani, olgunlaşıyor, öğreniyor, hayatında tecrübeleniyor. Tecrübe çok önemli bir şey. Eee, biraz da böyle, aslında.
Hı hı, hı hı. Tabii ki. Kesinlikle, kesinlikle. Ya, bir de